हाँ, हुआ है ऐसा। मतलब, होता है जैसे कि बताया जाता है कि, "अरे, आपके घर में रोटी बच गई है, तो आप ये बना लो।" चावल बन गया त एक बार ना, ऐसी रोटी बची थी, तो उसमें ये था कि आप पिज़्ज़ा रोटी का पिज़्ज़ा बना सकते हो, मतलब, डबल-ट्रिपल रोटी लगाके। हाँ, 1 रोटी लगाओ, 1 रोटी पूरा मतलब, गोल... ये भी कोरोना में ही हुआ था, ये भी लॉकडाउन में ही हुआ था। तो 1 रोटी पे पूरा ये था कि आपके घर में जो भी सब्ज़ी है, आप उससे बना सकते हो, बस चीज़ होना चाहिए। तो हम बोले, "ठीक है।" एक चीज़ के साथ-साथ उस दिन पनीर भी रखा था, थोड़ा-सा, वो भी बहुत थोड़ा-सा रखा था। तो उसमें क्या हुआ, पूरा रोटी को मतलब, जो भी 3-4 रोटी थी ही, तो मुझे लगा एक ही बन जाएगी। तो अवन नहीं था उस वक़्त मेरे घर में। क्या हुआ कि ऐसी रोटी पे खूब सारा वो पहले तो टमाटो केचप लगाया, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ी-सी चीज़ डाल दी, प्याज़ डाल दी, फिर उसके ऊपर 1 रोटी रखी। फिर उसमें शिमला मिर्च डाला, प्याज़ डाला, सॉस वग़ैरह पहले ही लगा दिया मैंने। अब जो भी सॉस उस वक़्त था मेरे पास, जैसे वो था उ चौमिन के साथ नहीं खाते चिल्ली के केचप? हाँ। चिल्ली वाला जो वो लगा दिया। तो उस वक़्त, पिज़्ज़ा इज्जा अ, सॉस ये सब कुछ नहीं था मेरे पास। जो था, बस उसी में बस बना रही थी। सब्ज़ी-अब्ज़ी तो ये था कि मिल जाती थी इधर-उधर से भी। कभी-कभी बगल में आंटी लोग रहतीं मेरी अपनी चाची है हाँ, तो उनसे ले आई कि, "हाँ, चलो ठीक है, बनाते हैं।" बनाया। अब वो बड़ा अच्छा मतलब, इतना टेस्टी बना। उसके ऊपर फिर एक और रोटी रख के उसपे पूरा चीज़, प्याज़ मतलब, डबल-ट्रिपल जो रोटी थी, उसके ऊपर सेम चीज़ें लगाते-लगाते वो खूब मोटी-सी बन गई। उसके ऊपर जब चीज़ को पिघलाना तो पड़ेगा। ये रोटी को भी क्रिस्पी करना पड़ेगा। तो कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल के, उस पे कटोरी रख के और उसी पे रोटी रख दी। तो सोचा कि, "अरे, ये तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, बन जाएगा।" क्योंकि 5 मिनट बाद इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी। बार-बार मैं कढ़ाई से प्लेट हटा हटा के देख रही थी। चीज़ पिघल रही है या नहीं पिघल रही है, तो मम्मी बोलती है, "आज पक्का बना के ही छोड़ेगी।" मैं बोली, "हाँ, बना के छोड़ूँगी।" तो वो फिर सच में वो जब निकाला है बाहर। कोई मतलब, अ, आज भी जब पिज़्ज़ा कभी-कभी ऑर्डर करती हूँ ना, तो कोई न कोई ज़रूर बोलता है, "अरे! इससे अच्छा तो वही बना लेती जो उस दिन बनाया था।" तबसे दोबारा बनाया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बना था वो।
हुँ, हुँ, हुँ। ये बना लो, ठीक है। अच्छा हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ठीक है फिर। हुँ। हाँ, अच्छा। ठीक है। <chuckles> अच्छा, अच्छा, ठीक है। बहुत है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर? हुँ, अच्छा। हाँ, हाँ। होती होती बिल्कुल ठीक है। <chuckles> वो तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ। अरे वाह! फिर। अच्छा, अच्छा। फिर? <laughs> अच्छा। हुँ। <laughs> अच्छा, बहुत बढ़िया।

उ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें जो हैं इं इंसान के अंदर रचनात्मकता बढ़ाती हैं क्या?
हाँ, बिल्कुल और क्या। देखिए जिन भी लोगों को खाना बनाने आता है ना, चाहे लड़की-लड़का हो, कोई भी हो, फिर आप देखेंगे कि मतलब क्रिएटिविटी एकदम मतलब अ, उनको कभी-भी ना भूखे नहीं रहना पड़ता, उनको कहीं पे भी नीचा नहीं देखना पड़ता, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। जैसे मेरे चाचा और पापा दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे पापा का तो होटल भी था खाने का हैं, तो मेरी मम्मी बड़ी खुश रहती थी पापा से, माँ हमेशा कहती थी कि अरे मतलब गुलाब जामुन से लेकर और रोटी गोल बनाने तक, सब कुछ उनको आता है, सब कुछ, तो ज़्यादातर मतलब जब भी वो बाहर नहीं जाते थे, या नहीं जाना है उनको शॉप पे या होटल पे, तो वो घर पे ही खाना बनाते थे और बड़ा टेस्टी भी लगता था, साथ-साथ मम्मी भी खुश हो जाती थी। तो कहते हैं ना कि जैसे अगर आप थोड़ा-सा भी मदद कर दोगे घर में किसी की, तो बहुत ज़्यादा मतलब उससे एक तो उनको अपने लिए समय मिल जाता है, दोहरा प्यार भी बढ़ता है, कहीं न कहीं।
हाँ, हाँ। ये बात तो है। बिल्कुल। <chuckles> तो उ बहुत बड़ी बात चिल्क हाँ, अरे वाह! क्या बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। अच्छा। क्या बात है। हुँ, हाँ, समझ रहा हूँ। बिल्कुल। मज़ा तो देती है, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। अरे वाह! क्या बात है। बहुत सही और काफ़ी अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके और इस खाने के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।
जी। ज़रूर, ज़रूर। जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।